Que engraçado, eu trabalhei numa loja, mas eu fui apoio, e eu durei só 2 dias, porque eu fiquei com dor nas costas.
Uhum. Oh, carre carreira de sucesso. <laughs>
Vou te falar, foi meu primeiro emprego, mas eu nem conto, porque eu tinha que 16, 17 anos na época, ou dezo não sei. Bé eu era bem nova, era meu primeiro emprego, e aí, eu le liguei pra minha mãe chorando, eu falei que estava morrendo de dor nas costas, pedi pra ela ir me buscar, não dava é. Mas essa história, à parte, assim, a gente falando do estilo, eu acho que eu consegui reinventar o meu estilo, meio que indo contra tentando ir contra essa maré de tanto consumismo, quanto de modinha, sabe? Vou te dar um mega exemplo, tem esses tem uns tênis, assim, que estão sempre na moda agora: "Ah, o tênis da moda, tênis da moda". Teve um que eu vi, falei: "Nossa, que tênis fofo". Ok. Deixei passar, e aí quando eu vi que estava todo mundo usando, eu falei: "Não quero mais". <chuckles> Não quero.
<laughs> Ah. Uhum. Hum. Modinha. Ah, uhum. Ah, então você é é ó rebelde fashion, é isso? Você vai contra a maré, não é isso?
É rebelde fashion. Eu vou contra a maré e e a Uhum.
E você pegou você você, de uma forma bem sutil, revelou a sua idade. Você tinha 14. 20 anos depois você tem o vestido. Você pegou então o o o nascimento da internet, você não era tão nova assim. Então você viveu uma época sem internet e uma época com internet e em que a novela da Globo ditava muito. Você foi daquelas, que em qualquer idade, o que estava na malhação era o sucesso das meninas, assim?
Sim. <chuckles> <chuckles> Não, não. Uhum. Demais! <gasps> Uhum. Sim, sim.
É, eu vivi isso também, eu ficava ao mesmo tempo horrorizado e e achava como que poder que a novela tem, né.
É. É muito louco, né. E eu assistia, nossa, era noveleira junto com a minha mãe.
Uhum. Então
Novela da Globo, novela do SBT de novela mexicana é
A única que não pegou moda no Brasil todo, foi Caminho Das Índias, o resto tudo pegou. <chuckles> O que a Carminha o que a Carminha usasse E, as roupas de indianos, assim Não, eu não eu não vi. Mas o que a Carminha usasse Aham.
<chuckles> Eu acho que pegou um pouquinho, viu. É, eu acho que pegou sim. Uhum. Eh, de certa forma, os acessórios, assim. É. Loucura, né?
Tem uma tem uma mais antiga que você não é do seu tempo, chamado Mulheres De Alei De Areia.
Uhum. Hum. Já ouvi falar.
Aham. Tinha 2 Raquéis, uma chamava Rute, outra Raquel. <chuckles>
Sim, a Rute e a Raquel. Sim, sempre fazem piada comigo. É. É.
Aham. E odeio eu odeio gente que faz esse tipo de piada. Mas enfim. <chuckles> Eh, a Raquel era má, a Rute era boazinha.
Sim. <chuckles> Uhum.